Justamente. E assim, e e mesmo pegando no sono, acaba que ali o o cérebro tá ali ainda trabalhando, sabe, as emoções estão trabalhando porque porque você, de uma certa forma, incentivou através das informações, através, né, da da das i das de de Instagram, da da dos vídeos e tudo isso são informações que vão sendo levadas pro cérebro e vai tornar e vai mantendo ele ativo. Então assim, é muito importante, eh, do eh, antes da gente dormir, a gente ter uma rotina que relaxa o nosso cérebro, e o celular ele não relaxa, por vários motivos.
Uhum. Sim. Uhum. Sim, é verdade. Sim. Isso seria justamente o ideal, né, realmente. Eu tento fazer esse relaxamento, por exemplo, ai, com série, mas eu não sei até que ponto realmente é efetivo, né? <laughs>
Entendi. Mas o problema é que você até pode até relaxar com a série, mas quando você vai pra cama você pega o celular.
É, é verdade. <laughs>
Né? E aí volta ao problema. E assim, eh, a própria luz da tela do celular ela é ela é prejudicial, né. Essa luz branca, o o fato do vídeos curtos, torna o cérebro ainda mais veloz em relação as emo as info e em em absorver as a as i as informações.
Sim, uhum. Nossa, é verdade, né? Ainda tem isso, é verdade.
Pois, e assim, tudo aquilo que, eh, acaba comprometendo a minha mente, sabe, o meu cérebro, vai ser vai ter um reflexo no corpo.
Uhum. Ah sim, com certeza.
E mu por isso que muita por isso que muita das vezes você acorda cansada, porque está refletindo no corpo, sabe?
Pois é. Não, faz super sentido, realmente.